Oke, tapi kalau untuk jarak anak-anak emang, eee, sedikit-sedikit ya jadi kayak masih bisa barengan gitu ya? Buat, eee, oke.
Masih masih masih. Eee, yang terakhir kan masih ini, pokoknya masih bisa ini lah, bisa paham juga dia gitu kan, dia udah bisa ngerti udah bisa, eee, udah bisa main-main juga lah gitu kan udah aktif, udah aktif sih gitu kan jadi makanya ketika ngajak itu, eee, awalnya sih memang kita bingung, awalnya kan kita cuman ini, duduk-duduk aja memang sih karena memang niat aku pengen menciptakan suasana keluarga itu yang, pokoknya harus harus ada nih karena kan belaja sempet sempet juga kan belajar parenting gitu maksudnya kalau heeh, maksudnya ah, cuman belajar parenting online aja aku online kan heeh.
<chuckles> Iya. Oh, iya. <chuckles> Udah berapa lama nih? Ya. Udah berapa lama nih, eee, apa kaya kegiatan habis maghrib setiap hari ini dilakukan?
Udah lamanya itu baru hitungan ini sih ya, eee, 6 bulan ini sih baru baru baru heeh.
Wah, cukup lama sih bisa dibilang. Nah kalau untuk, eee, mainannya sendiri berarti udah, eee, karena setiap hari apakah sama atau mungkin beda gitu?
Eee, s kita aku sih usahain usahain beda-beda ya sih ya. Eee, makanya memang kita, tapi aku masih stock-nya masih dikit sih baru. Kan kita memang, eee, de de nyarinya itu kan memang di toko online sih. Toko online kan banyak tuh, macam-macam tuh ada ada fast card yang kartu, yang ada apa yang ada wajah-wajah tuh terus disusun pakai pakai kubiknya gitu pakai apa cube-nya kan, terus juga yang tong itu juga, terus ada deh gitu, eee
Iya. Oke. Keren banget sih. <chuckles>
Monopoli gitu kan, ya, beda-beda sih aku mencoba untuk beda-beda kalaupun belum belum semuanya tuh apa, beda sih tapi ada beberapa lah yang bisa kita tuh 1 hari itu bisa beda-beda mainnya kita.
Mhm, paham sih. Nah, tapi ada enggak, eee, apa kayak pas awal-awal gitu? Mungkin anak-anak kayak rebutan buat menang gitu. Jadi kayak, eee, mungkin ada yang nangis, ada juga yang mungkin, eee, itu gimana tuh biasanya dari untuk meresponnya?
Wah, ada, ada pasti, mhm, mmm, kan ini iya, ya kan kalau misalnya, karena memang naluri anak-anak kali ya kalau udah ngelihat mainan itu kan mereka tuh antusiasnya, eee, gede banget ya. Seakan-akan pengen pe pengen misalnya kan kita kan, eee, alat olahraganya kan bisa main bareng tuh, tapi kadang awal-awalnya kayak gitu tuh karena mereka tuh mikir mikirnya tuh harus milik mereka semua kan. Wah, ini punya aku nih punya aku, kayak gitu-gitu sih awal-awalnya memang ada hal-hal kayak gitu, gitu kan. Cuman memang setelah kita tengahi istilahnya gitu kan, "Coba ini, ini mainnya bareng-bareng lho bukan sendiri-sendiri. Nih, sini ayah contohin," nah gitu sih gitu.
Oh, iya iya. Iya. Mmm.